آآ بُص، إحنا كُنّا م يعني مش بنقعد نتكلّم فترة طويلة أوي أو خلّينا مؤخرًا، مؤخرًا ما كُنّاش بنتكلّم فترة طويلة، يعني الموضوع عدّى عليه يعني سَنة أو يمكن أكتر مش بنتكلّم على طول، فلمّا هي بتيجي بتكلّمني، بتيجي تكلّمني عشان خاطر تشتكي لي من حاجة فقط لا غير، لكن حتّى من غير ما تسمعني، من غير ما ترُد على باقي كلامي ولا أي حاجة، هي بس تقعُد تشتكي.
إمم. اهم. اللي وهي جاية جاية تفُك يعني هنا، جاية تشتكي وتفُك و آه.
أنا آه. أنا كنت باعتبرها كده وإن إحنا أصحاب وب وbestie وقريّبين جدًا لبعض، فبتحكي لي كل حاجة وبتحكي لي مشاكلها. لحد ما ظهرت على حقيقتها في اليوم ده.
وأنتِ طيب برضه إمم.
وعرِفت بقى إن هي ما كانتش بتيجي تشتكي لي، هي بتيجي يعني خلّينا نقول كده الكلمة هي مش أظرف حاجة، بس هي كانت بتيجي يعني تفقّر في وِشّي، ترمي لي الفقر وخلاص بس. حتّى إنّها ما كانتش بتسمعني يعني.
إمم. أصلًا! أنا ما باحبّش الناس دي. أيوه، أيوه. إمم. يعني بعد كده أنتِ أنتِ كنتِ مثلًا بتشاركيها كل حاجة بالتفاصيل وال وكده والّا كنتِ مثلًا في حاجات بتخبّيها، أنتِ كنتِ مثلًا مِقلَّقة منها، فكنتِ بتخبّي؟
لأ. لأ بصراحة خالص، أنا كنت باشاركها كل حاجة بالتفاصيل، بالصور، بالlocations، بالأكونتات بالحسابات بكُلّه، كُلّه.
إمم. أصلًا، يا نهار أبيض! يعني الحياة كانت على المَلأ قُدّامها. إمم.
إحنا كُنّا بجد قريّبين جدًا. آه. ف فبعدين آآ لمّا هي عملت معايا الموقف ده، أنا اكتشفت هي قد إيه فعلًا شخص م يعني نفسيًا مش كويس ومش طبيعية، طبعًا ده جرحني يعني.
إمم. طيب أ أنتِ وضّحتِ إزاي وقتها بقى والّا خلاص كده سِبتِ الوقت ي يداوي بقى الدنيا معاكم وكَرفتِ كده خالص وطنّشتيها والّا يعني يعني لمّا لمّا ظهرِت على حقيقتها كده، أنتِ يعني إيه كان تصرُّفِك؟
إمم.